Sag mal, wie vererbt ihr eigentlich, Familienrezepte und Kochwissen?
Ähm ja, also wir haben jetzt nicht irgendwie so 'n Kochbuch oder so oder, i ich weiß nicht, irgendwas, wo wo meine Mutter irgendwas aufgeschrieben hat oder so. Ähm, also, ich hatte das tatsächlich erst heute, dass ich meine Mutter nach so 'n paar Rezepten gefragt habe, weil ich so ja, ich weiß nicht, ich vermisse das so 'n bisschen, ne, und ich fand das sehr sehr lecker und ich wollte das natürlich dann, äh, jetzt auch mal nachkochen und so also, das läuft dann eigentlich einfach nur so mündlich ab und nach ähm, ja, nach wie sie's im Kopf hat. Also, sie sie sie hat's mir dann auf WhatsApp geschrieben, wie das dann so was da so reinkommt, welche Zutaten und wie ich das mache. Und da habe ich noch so nachgefragt also sie hat das sehr grob nur beschrieben, aber
Mhm.
dann habe ich noch mal 'n bisschen nachgefragt und, ähm, ja so so lief das dann ab.
Ja. Mhm, okay, das klingt schon mal interessant. Aber wurden so Rezepte aufgeschrieben bei euch oder so mündlich weitergegeben oder beim gemeinsamen Kochen gelernt? Also, erzähl doch mal so 'n bisschen von einem konkreten Beispiel, zum Beispiel: „Omas Pferdekuchen“ oder „die Familien ähm, Basilikumlasagne.“
<laughs> Hm. Ja, also wie gesagt, Rezepte wurden auf jeden Fall nicht aufgeschrieben, also zumindest nicht, dass ich es wüsste. Ich glaube, also meine meine Mum hat auf jeden Fall paar Rezepte, aber ich glaube, die sind von meiner Oma oder so. Ähm, die habe ich jetzt persönlich aber nicht äh, ja, nicht irgendwie nachgekocht oder so. Also, die werden halt nur mündlich weitergegeben und
Mhm.
boah, ich muss sagen, ich habe mit meiner Mama noch nie irgendwie zusammen gekocht. Also, die hatte mir auch eigentlich
Warum das denn nicht?
ich weiß nicht, hat sich einfach nie ergeben. Also, ich habe einfach irgendwann angefangen, selber zu kochen, wenn ich Bock drauf hatte, wenn ich so irgendwas äh, ja, irgendwie auf irgendwas Hunger hatte oder ich wusste, okay, die werden jetzt heute irgendwas essen, was ich nicht mag und habe mir einfach sehr vieles selber beigebracht oder wenn ich jetzt irgendwas nicht wusste oder so, habe ich sie sie dann auch mal gefragt, wenn sie dann da war, aber da kann ich mich jetzt auch nicht an an nichts so wirklich konkret erinnern, hm.
Mhm.
Ich weiß nicht, ich habe einfach angefangen und, ähm, einfach einfach irgendwie gelernt. Also, deswegen weiß ich auch eigentlich gar nicht mal so viele Sachen, sondern zum Beispiel wusste ich bis vor kurzem nicht mal, dass es, ähm
Ja.
ja, so verschiedene Reisarten gibt. <chuckles> Also, meine Mutter hat immer so so Tütenreis gemacht und den fand ich immer nicht so nice, aber ich dachte halt, das ist Reis einfach. Aber wenn ich dann zum Beispiel so woanders gegessen habe, so, sage ich mal, wir haben Essen bestellt oder so und dann war da Reis mit dabei, dann war der immer richtig, richtig lecker und ich war immer so: Boah, wie kriegen die das hin, Alter? Ähm.
Uh.
Ja, aber irgendwann habe ich dann gelernt: „Okay, es gibt nicht nur Tütenreis, sondern auch Reis, den man so zubereiten kann.“
Eben, ne? Also, dass jemand denkt, dass es nur 1 Reissorte gibt, habe ich auch tatsächlich noch nie gehört. Aber es ist ja umso besser zu wissen, dass du das nicht mehr denkst. <chuckles> Und, ähm, wie lief das so? Also, hat dir dann irgendwann
Mhm.
bei der Familie so geheime Kniffe oder Zutaten, die nicht so richtig in ein Rezept passen, gehabt?
Also, was meinst du damit?
Ja, ob ihr bei der Familie irgendwelche geheime Kniffe oder Zutaten habt, die ja noch nie so richtig ein Rezept gepasst haben?
Ähm. Ich v also, d Ich weiß es nicht, also, Zutaten, die nicht in ein Rezept reinpassen, die kommen ja dann einfach nicht ins Rezept. Also, die werden also, ich würde ja jetzt nicht beim beim Kuchen irgendwie Paprika oben rauf machen oder so. Also, deswegen verstehe ich nicht so nicht so ganz, was du damit meinst.
Aber was? Aber, ne, also, ich meine jetzt eigentlich nur, wie entscheidest du, ob 'n Rezept weitergeben wird oder nicht?
Äh, ja so, ich finde das ist jetzt n nichts, was ich so explizit entscheide. Also, ich werde ja so einfach
Wie entscheidet ihr das dann?
Ja, ist das, also, so s halt wie ich Lust drauf habe, ne? Also, ich muss sagen, ich wohne jetzt schon relativ lange alleine, 4 Jahre, und ich habe nur 1 Rezept von meiner Mutter nachgekocht und
Mhm.
ich weiß nicht warum, ich hatte irgendwie nie so wirklich das Bedürfnis danach, aber jetzt mittlerweile denke ich mir so: Boah, irgendwie so zwischendurch waren ja doch schon ganz gute Sachen dabei, die ich auch so 'n bisschen vermisse, so, warum nicht? Also, das war halt aber auch immer so 'n Ding, wo ich dachte, okay, ähm vielleicht ist es zu schwer oder es dauert zu lange, aber jetzt mittlerweile denke ich mir so: „Boah" „das ist gar nicht zu schwer, ich mache das einfach.“
Mhm. Auf jeden Fall. Also ich denke, wenn man sich selbst Limits setzt, dann wird man auch irgendwo nie sein volles Kochpotenzial erfahren, ne? <chuckles>
Genau.
Und, wenn sich so, Essgewohnheiten ändern, zum Beispiel: „Allergien“ oder jemand wird „vegan“ oder n n jemand benutzt neue Zutaten, wird dann das Original bewährt oder wird es dann eventuell auch angepasst? Also, wie verändert ihr das so regelrecht in der Familie?
Ähm Ja, ich würde sagen, kommt drauf an, ne, also, wenn's jetzt 'ne Allergie ist, dann ja, auf jeden Fall, ne? Also, Allergie ist ja schon 'ne Sache, die man um umgehen sollte, ne? Also, ich will ja jetzt niemanden irgendwie in Gefahr bringen oder so, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand vegan ist, dann, äh, finde ich, kann man so die eine Hälfte so machen und die andere Hälfte so.
Mhm.
Ähm, und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Oder ja, man man kann sich auch irgendwas Neues, äh, überlegen, was man reinmacht. Zum Beispiel, sagen wir mal, man hat sonst immer, ich weiß nicht, äh, v v Pute reingemacht, aber dann macht man versucht's mal mit Rindfleisch oder so, was weiß ich. Also, jetzt blödes Beispiel, aber du verstehst schon, was ich meine.
Ja. Nicht irgendwas Nennenswertes, ne?
Wie, nicht irgendwas Nennenswertes?
Also, gab's nie irgendwie so was irgend 'ne krasse Veränderung irgendwie, keine Ahnung. Es war irgendwie ein fleischiges Gericht, aber auf einmal wurde das komplette Fleisch weggelassen oder so.
Ne, aber wir hatten halt aber auch nie das Ding, dass irgendjemand auf w auf einmal 'ne Allergie hatte oder auf einmal vegan geworden ist oder so. Deswegen mussten wir auch nie irgendwie, äh, ja weiß nicht, das Rezept ändern oder so.
Mhm, okay, okay. Und nutzt ihr so digitale Mittel, also, zum Beispiel Fotos, Videos, Sprachmemos, Familienordner, um so diese Rezepte zu bewahren? Oder, was hat sich bewährt und wie verhindert ihr, dass ihr diese Rezepte trotzdem ver behält und dass sie so nie verloren gehen?
Hm. Also, wir benutzen eigentlich gar keine digitalen Mittel. Wie gesagt, meine Mutter hat noch so 'n altes Notizbuch, wo noch so ganz alte Rezepte drin sind. Ähm, aber ansonsten geht es halt wirklich nur so, was jetzt noch so in ihrem Kopf ist, ne? Also, sie hat jetzt nichts Bestimmtes aufgeschrieben. Ähm Und, ich ich kann mich aber an eine Story erinnern. Es gibt so ein bestimmtes Rezept irgendwie, das hat ihre Oma, glaube ich, immer gemacht oder so und das waren Milchnudeln und die hat sie immer richtig, richtig gerne gegessen, aber sie weiß nicht, wie ihre Oma die zubereitet hat, weil dieses Rezept entweder hat sie's verloren oder es gab nie eins, irgendwie so war das. Ähm.
Mhm.
Und das war da fand sie natürlich sehr schade. Sie hat immer versucht, das irgendwie nachzukochen, aber hat's nie so wirklich hinbekommen.
Ja, okay. Und, wie würdest du sagen, entstehen eigentlich so neue Familienrezepte bei euch?
Ähm boah, ich würde sagen, es entstehen eigentlich keine neuen Familienrezepte, also, <chuckles> äh, diese w also, meine Mutter kocht immer sehr, sehr gleich, also sie kocht eigentlich immer das Gleiche. Aber also, früher gab's dann vielleicht mal so 1, 2 Gerichte, die dann dazukamen, die sie dann neu probiert hat, aber ansonsten ist es eigentlich immer so relativ das Gleiche geblieben. Und ja, ich w weiß nicht, so meine Geschwister, so, die kochen safe auch was anderes, aber das ist jetzt nichts, wo ich denke: „Boah, das Rezept brauche ich“, weil wir haben schon sehr unterschiedlichen Geschmack auf jeden Fall. Ähm, oder ich mache natürlich auch neue Sachen und so, also, ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, die Gerichte, die meine Mama gekocht hat, die gehen auch so 'n bisschen sterben so 'n bisschen aus irgendwie.
Ja. Mhm. Ja, das verstehe ich auf jeden Fall, ne? Also, manchmal ist es ja echt schwer, so essentielle, ich sage mal, Familiengerichte beizubehalten, weil irgendwie ja, jeder mag sie, jeder isst sie auch, aber niemand ist irgendwie gewillt, die zu lernen, ne?
Ja, also, es gab halt auch viele viele Sachen die man vielleicht gar nicht so gerne mochte oder so, ne? Wo man sich dachte: „Okay, ja, muss ich jetzt nicht unbedingt lernen.“
Ah, ja, okay, das verstehe ich auf jeden Fall. Was mochtest du denn nicht? Erbsensuppe?
<chuckles> Erbsensuppe ist in Ordnung, muss ich sagen. Also, ich war letztens bei meiner Mutter und habe mal wieder Erbsensuppe gegessen und das war ja, war ganz lecker, aber ist jetzt nichts, wo ich mir denke: „Boah, da muss ich mir jetzt den ganzen Topf von zubereiten.“ So 1 Teller hat mir gereicht. Ähm. Aber zum Beispiel so Sachen wie Hackbraten. Boah, ich habe Hackbraten wirklich gehasst. Also also, war wirklich eins meiner Hassessen oder, äh, Rouladen mag ich zum Beispiel auch nicht so gerne. Ähm, ja, so Schweinebraten auch nicht, da war immer richtig trocken. Ähm, und auch so diese diese dunkle Bratensoße, die meine Mutter immer gemacht hat, fand ich auch nie so lecker.
Oh lecker. Oh. <clears throat>
<laughs> Ja, an also, an sich ist so Bratensoße sehr, sehr lecker, aber ich wei ich musste die immer noch so 'n bisschen nachwürzen, weil ich muss ich mochte das einmal immer so 'n bisschen würziger irgendwie. Ähm. Ja, und ansonsten boah, ja doch, die haben auch immer Senfeier gegessen. Ich hasse Senf. Das war auch immer ganz, ganz schrecklich. Und, ähm, Sauerfleisch. Das ist so eingelegtes Fleisch in so Gelee. Also, auch wenn du das dann kaufst, du kannst es dann so beim beim äh, beim Metzger kaufen. Und das ist so in so Gelee und du musst dieses Gelee auch so abkratzen und dieses Fleisch ist halt irgendwie ich weiß nicht, es sieht aus, als wäre das noch so roh irgendwie und es ist halt auch sehr sauer. <chuckles> Also, war weiß ich nicht, das war überhaupt nix für mich auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Klingt irgendwo auch nicht so appetitlich, also, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ist aber auch nicht schlimm, ne? Also, es gibt halt manche Gerichte, die überzeugen und andere, wo man sich denkt: „Ja, okay, muss das denn jetzt sein?“ Das ist ja auch völlig normal. Und, ähm, na ja, wie würdest du sagen, passiert das eigentlich, dass zum Beispiel du jetzt mal auf die Idee kommst: „Boah, jetzt möchte ich mal das wieder probieren?“
Ja, ja. Boah, das kommt irgendwie ganz plötzlich. Also, ich hatte tatsächlich heute auch so einen Moment, da habe ich gedacht: „Boah, ich m muss mal meine Mutter, äh, nach’m Hühnersuppenrezept fragen und dann ich weiß nicht, wie das kam, dann habe ich gedacht: „Okay, was gab's jetzt noch so für Sachen, die ich gerne mochte, wo ich nachfragen konnte?“ Und dann ist mir in den Kopf gekommen: „Okay, Zuckerei.“ Und meine Mutter hat auch immer so 'ne Sahnesoße gemacht, die ich immer sehr gerne, äh, zu Kartoffeln gegessen habe. Und dieses Zuckerei, das habe ich total vergessen, aber das ist so so 'n dessertmäßig und, ähm
Mhm. Ah.
ich weiß nicht, das habe ich einfach total vergessen, weil ich kenne niemanden, der sonst irgendwie dieses dieses Gericht kennt. Ich glaube, das ist sehr ja, sehr altmodisch, ne? Also, kommt, glaube ich, so aus ja, halt aus der alten Zeit. Und, das ist auch so 'n ganz simples Gericht. Das ist einfach nur Eier mit Zucker, also genauso, ne, wie's der Name schon sagt. Aber es ist sehr, sehr, sehr lecker und erinnert mich auch immer sehr, sehr doll an Kindheit. Also, es hat meine früher hat meine Mutter früher immer zubereitet.
100 %. Ja, also, das klingt halt echt, äh, auch irgendwo lecker, ne, Zuckerei. Habe ich aber auch noch nie gehört. Also, wie macht man das denn?
Ja, also man schlägt halt ein Ei auf also, ja, ne, man macht ein Ei auf <chuckles> und man trennt Eigelb und Eiweiß und in das Eigelb macht man ja, 2 bis 3 Teelöffel Zucker rein und, äh, das Eiweiß schlägt man so 'n bisschen auf, bis das so schäumig ist, und dann macht man das da rein und dann, ja, verrührt man das einfach nur und dann hat man's schon Zuckereier.
Mhm. Das klingt irgendwie echt einfach. Also, ich kenne solche Gerichte, was so einfach ist, das ist zum Beispiel Eieromelett. Da gibt man 1 Ei in ein kleine Schüssel, dann darauf, ähm, 'n bisschen Mayonnaise, dann rührt man das mit 'n Schneebesen, dann ein bisschen Butter, packt's 40 Sekunden in die Mikrowelle und dann hat man schon, ja, 'n Omelett. Also, irgendwie s habe ich das damit grad verglichen, weil das halt beides so einfach ist. Und, ähm, was würdest du sagen so
Mhm.
ist so einer der Gerichte, die du auf jeden Fall noch mal in Zukunft so deinen Kindern mitgeben möchtest?
Ähm. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe irgend 'n Gericht, dass ich denen unbedingt mitgeben m möchte. Ich würde halt einfach das kochen, ähm, wa was was i ich mag, was die mögen dann eventuell auch hoffentlich und, ähm, je nachdem, ob denen das dann gefällt und ob die dann, wenn die größer sind, dieses Rezept mitnehmen möchten, dann nehmen die das Rezept halt mit und wenn nicht, dann nicht.
Mhm. Genau das, ja. Also, würdest du denen auch nicht so ex essenziell irgendwas zeigen und überzeugen wollen?
Ja, so zeigen natürlich schon, ne, also so 'n bisschen zeigen, wie man kocht, wie man für sich selber sorgt und so 100 % auch so ja, so w w keine Ahnung, irgendwelche Sachen, die wichtig sind. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt ja obwohl, doch vielleicht! Wenn ich so 'n Gericht richtig, richtig gerne mag und die sind da jetzt nicht so Fan von und wollen dann vielleicht auch nicht, dass ich das koche oder so, dann würde ich vielleicht versuchen, die zu überzeugen. Na ja, denke ich schon.
Ja, okay. Und, ähm, dann würde ich auch sagen, mit diesem Satz können wir das Gespräch für heute beenden. Hat auf jeden Fall 'ne Menge Spaß gemacht. Danke, dass du so fleißig darüber geredet hast, gesprochen hast und ja, wir hören uns gerne mal wieder. Peace out.
Ja, sehr gerne. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Dankeschön. Peace out.